Ha di per sé una valenza, ma fino a un certo punto. Okay un 110 rimane un 110 sulla carta, su questo non si può dire nulla, che sia meritato o immeritato, perché uno potrebbe aver copiato tutti gli esami e uscire col 110.
Mh. Sì. Eh, eh, sì, anche questo è vero, sicuramente.
Però, pe pe per arrivare al 110 comunque un un minimo deve aver fatto, okay? <smacks lips> Ehm, però conta anche le esperienze che hai fatto fuori, no, uhm, p si dice che a volte vale più un uhm, un 90 che ha lavorato, che si è già messo in mondo del lavoro, che un 110, uhm, neofita, okay. Lì dipende sia dalla mhmm, dal datore di lavoro futuro, quindi l'azienda che ti assume, e da come vede la società quella persona. Okay? Quindi
Mh. Sì. Mh. Sì, sì, sì, sì. Mh. Sì, sì. No è è è poi interessante, no, se noi volessimo un po' dividere, uhm, facciamo una divisione, no, tra superiori e università, no, perché poi quando siamo nell'ambiente, banalmente, delle superiori ricordiamo che entra poi anche in gioco quelli che sono dei fattori, oserei dire un po' più di paese. Ehm, la persona che viene magari interrogata è figlio di, uhm, quindi c'è la raccomandazione, il voto viene pompato, oppure si ha la necessità di abbassare il voto. Quindi non è poi veramente, no, farina del sacco della persona solo cioè cioè entrano in gioco tante di quelle variabili, l'antipitre l'antipatia che il professore può provare, tu alle superiori se dovessi esprimere, appunto, diciamo, la tua esperienza, uhm, a livello di voti com'è stata negativa, positiva, come ti sei sentito? E poi dopo magari parliamo dell'università, no, che è un contesto un po' più ampio e complicato.
Sì. Esatto. Okay. Allora, se io dovessi dire come voto finale, io sono uscito con 90 alle dalle superiori.
Mh. Okay, ottimo.
E esatto, e tu mi hai detto: "Ottimo." Quindi è considerato: "Sei bravo." Okay. Io sono sempre stato uno studente nella media. Okay, non ho non sono mai stato il migliore, perché il migliore è uscito col 100. <laughs> col cen col 100. Però ovviamente non facevo schifo. Uhm, è ovvio che, secondo me, io ho avuto la fortuna me anche qui che i professori, ehm, erano molto competenti
Esatto. Mh. Mh. Beh beh, ovvio. Mh. Mh.

Eh, ehm, te lo mhmm, lì rimani fregato.
Sì, prendi un voto poi alla fine che magari non rispecchia la tua preparazione.
Non rispecchia mai la tua preparazione e, sono il primo ad ammettere, io, ehm, ho preso dei voti a a volte alti, io, uhm, ricordo di aver preso un 30 in storia.
Mh. Ah.
Ehm, a ero preparato, okay, ma non no non a non al 100% okay, non ero al 100%. Se mi avesse chiesto, ora faccio l'esempio molto era ehm, era storia, uhm, delle relazioni internazionali, no, era un maxi maxi blocco di 500 anni, okay, e quindi si andava dal 1500 agli anni '90, quindi diup ehm, praticamente il 2000, tutta la storia. È un librone. Mi avesse chiesto qualcosa della storia inglese ehm, scusa la uhm, la colonizzazione
Okay, okay. Mh, okay. Mh. Mh. Un librone praticamente. Okay. Mh-mh.
io avrei detto: "Signori, grazie arrivederci". <chuckles> Perché in quel mo cioè, io l'ho letto, ma al momento l'esame io, esatto, non ricordavo nulla. Mi avesse fatto questa domanda io non sarei mai uscito col 30. Mi ha fatto altre domande che sapevo, come lì lì c'entra anche tanto la fortuna, come a bi ci siam detti prima, e ho risposto in maniera corretta, e sono uscito con voto iper positivo. Lì
<chuckles> Mh-mh. Non lo ricordavi. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Quindi, da quello che diciamo, praticamente poi la fortuna, uhm, gioca un ruolo praticamente di rilevanza anche assoluta. Cioè, non serve poi solo la preparazione però anche la fortuna, perché tu puoi anche magari prepararti tutto, magari solo una pagina non prepari la professoressa per sfortuna ti chiede proprio quella pagina, oppure non ti prepari niente, solo pochi capitoli, e la professoressa per fortuna ti chiede solo quelli.
Esatto. Però c'è da dire anche una cosa che, mhmm, non bisogna sottovalutare: è capire anche come ragiona il professore. Ecco.
Mh, sì.